Ne ho sentiti diversi.
Che un po' m'ha cambiata perché sì, allora noi siamo stati solo a Marrakech perché avevamo disponibilità limitata, in quanto a prendersi ferie dal lavoro, uhm, e siamo arrivati in aeroporto verso le 6, le 7, siamo passati con il taxi nella, mhmm, piazza principale di Jemaa el-Fna, e, uhm, io ho detto: "No, io non esco dall'hotel domani. Perché pieno di di gente, di suoni, odori, colo" cioè è stato mhmm, venivo da Londra quindi ero abituata a tanta gente, però era un modo diverso.
Sì. Sì. Sì. S Mh-mh. Mh-mh. Sì. Ti sei spaventata. Troppo? Ah. Sì? Okay, lì c'era proprio casino diciamo.
Tante persone che sì, sì, sì, sì. Tante persone che venivano, cercavano di venderti qualcosa, io non mi sentivo super sicura, e, ehm
Ho capito. Mh-mh. Ti dava un senso di di insicurezza quindi.
<smacks lips> Un po' sì, un po' sì, un po' mhmm, poi quando sei in un posto dove non parli la lingua ed è così diversa, cioè tutt'altro alfabeto, a me ha sempre esatto, a me ha sempre dato un po' di timore questa cosa.
Sì. Ce Sì. Non puoi nemmeno indovinare. <chuckles> Sì. Quindi lo metteresti tra i viaggi che hanno cambiato il tuo modo di vedere il mondo?
Per cui Sì, sì, perché la prima sera io ho detto: "No vabbè io non esco di qua, cioè, <chuckles> non non esiste". Ehm, siamo siamo usciti il secondo giorno, me ne sono innamorata. Ehm, una città spettacolare, persone bellissime. Coloratissima, coloratissima davvero, ehm, persone super disponibili. Uhm, ho provato anche, ehm, più in là, no, mhmm, con il telefono ad imparare la lingua- troppo difficile per me- però
Sì. Quindi chiusura. Sì? Come la immagino colorata. Eccezionale, eccezionale. <chuckles> Incredibile. Sì. Anche. sì. Sì, sì, sì. No, eh beh ragazzi, cioè parlano francese però. Parlano francese.
Eh, quello pe quello lo sto studiando, perché non non lo sapevo. Io tipo e al liceo ho studiato spagnolo quindi... uhm, però bellissima. Ehm, mi ha cambiata perché, mhmm, ho cambiato il modo di approcciarmi a culture nuove anche se mi spaventano; cioè di dargl di darle sì, molto più aperta. Poi ovviamente viaggiare ti cambia, no, apre la mente, questo è vero, però quell'esperienza in particolare mi ha proprio aiutata tanto.
Mh, si. S okay. Mh-mh. Sì? S perch Ti sei un po' aperta. Certo, ce Certo.

Ho capito, ho capito, ho capito. A me le città incasinate piacciono. Io ho avuto anche l'opportunità di girare il Sud America e, cioè, per me proprio la la i il fervore di una città animata di sera, di giorno, un mercato rionale, per me è è proprio vita pura. C'è poco da fare.
Mh. Mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Infatti, mhmm, sicuramente è qualcosa su cui cioè all'inizio per me non era così, però adesso è diventato effettivamente così. Cioè mi dà quel senso di, ehm, vita, di comunità, mi piace tantissimo. Ehm.
Sì. Sì. Sì, lì ti senti che il tuo modo di cambiare si è evoluto, mhmm, con l'età o a fronte di queste esperienze?
Sì. No, no, a fronte delle esperienze. Assolutamente a fronte le esperienze. Però, ehm, ti dico anche, tipo c'è una città che, ehm, ho un po' di timore a visitare che è Mumbai perché è un
Ho capito. Ho capito. Sì. Sì. Ah. Deli, belli. Sarà Mumbai belli lì. <chuckles> Sì.
Eh. <chuckles> Cioè, hai capito? Per carità mhmm, magari bella però super piena di persone, motorin cioè una di quelle cose che ti fa venire il mal di testa capito?
Sì, un po' troppo dici. Ti fa ti fa un po' il rigetto vedere, mhmm, tanta accozzaglia di cose tutte insieme, ho capito bene?
Esatto. Esatto, sì, sì.
Ho capito, ho capito, ho capito. A me piace, mi piace il casino, mi piace il casino, ma mi piace anche la tranquillità
Im Mh-mh.
e e niente, cioè è bello proprio poter cioè, appre riesco fortunatamente ad apprezzare entrambe le cose, quindi strepitoso, strepitoso.
Okay. Che è sempre super positivo comunque riuscire ad apprezzarle entrambe, per quanto mi riguarda.
Sì, c'è sempre qualcosa di bello, c'è sempre qualcosa di bello, non è assolutamente non è tutto nero, non è tutto brutto e non è tutto bellissimo, però insomma bisogna bisogna il anche un po' abituarsi a vedere la bellezza nelle cose, no? Eh.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. E poi bisogna vederlo, cioè bisogna, uhm, uscire un po' dalla comfort zone, no?
Corretto. Sono assoluta
E quantomeno darsi una mhmm, una possibilità. Poi può piacere, non può piacere, può essere una bella esperienza, una cattiva esperienza, però comunque qualcosa ti insegna.
Sì.